Так. И что? И и и
<laughs> То есть она То есть ну не помогла она мне, не помогла.
Не как себе знание философии. Вернее, м, слабые посредственные знания философии, истории философии, и имена философов не помогли, да?
Нет. М. То есть в в практике моей жизни это мне, ну ну не помогло. Ну хорошо, я знала я знаю, кто такой Кант, я знаю, кто такой Шиллер, я знаю, кто такой Мольер, я знаю, но м
М, Фейербах, Фейербаха забыла ещё, его тоже изучали, кажется. А, и Ницше, хотя Ницше в меньшей степени, да?
<chuckles> Ещё Фейербах. Ну, ш о, ща я в мне это щас вспомнится. И я так как-то Ну, я помучилась, мне было неприятно, а потом да ладно, то есть, э, и без этого проживу и как-нибудь Ну, сама проживу, и потом уже
А без латыни?
Ну кстати латынь, латынь, э, не то, ш и, конечно же, я на мне не говорю. Я знаю какие-то основы латиницы, я могу прочитать латиницу иногда, но это всё. То есть, ну кого-нибудь н
Мгм. Ну а пословица, там, типа, в Quod licet Jovi, non licet bovi, эт
<chuckles> Рed astera astera, вот это всё. Что-то такое.
И per aspera ad astra, да.
Вот это всё и всё.
Иногда ввернуть в разговоре. Это очень полезно, производит впечатление на собеседникoв.
Ну это чтоб ка чтоб, ну, по типу, блеснуть так называемым IQ и знаниями. Ну, они же не помогают в жизни.
Но в тока если в разговорах произведение впечатления. Так же, как с философами. Если ты в разговоре с каким-нибудь знакомым, малознакомым человеком скажешь: "А вот помнится, э, Шиллер говорил то-то и то-то", да. На самом деле, может, этого не говорил, но собеседник-то не проверит.
Да. <chuckles> Да, да, да. Да. <chuckles> Ну ты провела в произвёл впечатление, всё такое. Ну, это, на самом деле, это когда можно сказать, т когда ещё студент, ещё молодой, это так: "Ох, вот", но потом это, м. Ну м Ну иногда ты можешь обсудить, но это не приводит к чему-то практическому. И в потом
Да. Ну понятно. То есть в работе никак стебе не помогало, да?
Никак, абсолютно. И я уже потом для себя начала изучать такие предметы, которые, ну, действительно полезны в жизни. Действительно.
Ага, то есть, то, что ты не добрала или чего не было вообще, э, в университете, ты сама решила освоить, да?
Вообще, вообще. Да. И вот первое, чему я начала, э, учиться уже сама, то есть как, м, аутодедакт, самой учиться. Это было знание о м
Ага.